Sicuramente, mhmm, al di fuori del fatto che comunque come stile, sono sempre stata abbastanza, mhmm, diciamo, portata agli abiti neri, uhm, e alle grafiche coi teschi, non so perché, ma da piccolina avevo 'sta cosa. Solo che mia mamma dice :"Ma sì, è una fase, poi le passa." Mh-mh. Mh-mh. Sì. No. Non è passata. Uhm, spoiler, uhm, <chuckles> 20 anni dop 20 a No, di più, perché io ho iniziato a vestirmi, comunque, uhm, alternativa che avrò avuto 11, 12 anni. Poi, non chiedermi perché, perché mi pi in realtà mi piacevano i Backstreet Boys, a quell'epoca.
<chuckles> E invece no. <laughs> Bellissimo. <chuckles> Ma dai. <laughs>
Non so, esattamente da dove tra l'altro ero innamorata persa di Nick Carter, neanche di AJ che dici che era quello un pochino magari più più, uhm, p più alternativo, tatuato. No, no, Nick Carter, proprio l'angelo celestiale dei Backstreet Boys. E io niente vestita di nero, con le borchie, il giubbotto in pel Vabbè comunqu
<chuckles> Mh-mh. Bellissimo. E quindi, quando poi è arrivato il periodo effettivamente così darkettone, emo, ti sei sentita un po' rappresentata? O forse
Doctor Martin's ai piedi. Ah, praticamente nessuno s'è accorto del mio cambio perché, in realtà, ho c son talmente stati abituati a vedermi vestita così, che non ci ha fatto caso nessuno. No, l'unica cosa io mi sono evitata la storia della frangetta, delle pettinature, insomma del proprio di quelli emo, uhm, sai che si vestivano uhm
<laughs> Bellissimo. Ah. Sono Susy, la ragazza truzza. <giggles> Non so se te lo ricordi quel video. Incredibile.
Uhm, ecco, esatto Sì, sì, sì, Susy la ragazza truzza ma ehm, che poi voglio dire le caricature, uhm, di quegli anni, cioè io vorrei veramente vederli come sono adesso, questi personaggi.
<laughs> Davvero, poi non si sa mai dove vanno a finire, è un peccato
Ti dico, in realtà, uhm, quando vivevo in Messico avevo conosciuto una sin queen, no queen sin, co come si chiamano? Insomma quelle ra le ragazzine famose degli e dell'epoca emo, uhm, quelle che si mettevano e e e in realtà poi lei addirittura ha cambiato sesso, 1 quindi è diventata lui. E e seconda cosa si identifica come elfo.
Ah-ah. Ah. <chuckles>

Oh no. Ecco, io su quella cosa lì sai come ho risolto: no a metto più. <chuckles>
Non lo metti più. Ba <chuckles> Un sacco di soldi risparmiati e hai risolto il prob problema.
Fat fatta. Ma e sai ma perché tutte le volte sai il ferretto si stacca, ti fa male, ti punge e la spallina che cade. Allora vabbè, okay, facciamo che a posto, ho risol ho risolto il pro
No, io ho trovata soluzione con i top per esempio elasticizzati di de di Primark. Primark è molto inclusiva come marca addirittura, ci son stata domenica in quello di Anversa e so' rimasta veramente piacevolmente sorpresa, perché hanno accolto un brand, ehm, e in collaborazione con questo brand praticamente stanno facendo vestiti inclusivi per chi magari ha la mhmm, e somma la mhmm, come se non so come si chiama, la la Stomo, le insomma la borsa quella eh, eh, eh sì, somma quella.
Mh. Mh-mh. Mh. Ah! Okay. Sì, sì, sì, sì. Eh, non so esattamente come si chiami in italiano però ecco ho capito.
Esatto, lo Stoma Bag. Quello poi per le persone che sono in carrozzina, addirittura han fatto i jeans che son v stati studiati apposta per chi resta in posizione seduta. Comunque abiti con, ehm, abb mhmm, diciamo bottoni a portata di mano in maniera tale che possano essere anche, sai, comunque, ehm
Ma dai! Assurdo. Mh-mh.
mhmm, diciamo più indipendenti nel potersi vestire, quindi uhm oppure, ehm, per esempio ecco reggiseni per gente che ha problemi a livello, ehm, magari di immobilità, quindi si allacciano sul davanti, con dei magneti. Esatto.
Sì. Wow! Ah! Ecco lì! A posto. Mhmm, risolti è un'altra un altro centinaio di problemi, cose che paradossalmente dovrebbero essere normali, perché una cintura la allacci sul davanti, per esempio, <chuckles> e non vedo perché un reggiseno, no.
Esatto, quindi Normali, esatto. Esatto. Sì, non so chi è s chi sia stato il genio che abbia detto cioè re eravamo e cioè, c'eravamo quasi coi corsetti, c'eravamo perché i corsetti si allacciano davanti, e poi ad un certo punto, vruh, è andato dietro. Perché? Perché dovete fa
Un uomo. <snorts> <laughs> È vero. Eh, perché lei probabilmente era un uomo, un uomo che ha deciso: "No, mhmm, così non mi pia non mi piace perché si vedono le cuciture e io voglio vedere dell'altro", e quindi eh. Eh.
Seco Allora lo metto die È un po' ma infatti, è un po' come i vestiti con le zip: cioè io per quanto mi possa piacere un vestito te lo giuro non comprerò mai più un vestito con la zip.
Eh, sì.

Mh, okay.
Quindi, magari ho evitato di mettermi, ecco, i costumi con i teschi, ehm, eccetera no, non mi sembrava no, non mi sembrava il cas insomma mi sembrava un po' una mancanza di rispetto al, ehm, al luogo. Comunque, sai, sei in un in un paese che, ehm, per stragrande maggioranza è, ehm, musulmano e poi buddista e poi cristiano. Ehm, però, insomma v volevo evitare magari di indispettire le masse, evitan cioè nero sì, ma contenut era diventato tipo più
<laughs> Mh. Okay. Esat cioè voglio e ve Muovi che ti muovi, comunque offendi qualcuno, ecco. <laughs>
Sì, lo sì, lo so se per però se, magari, evito di farlo a casa loro. Quindi, praticamente, avevo deciso di virare il mio look che di solito è accompagnato da grafiche, appunto, di teschi, c'ho la borsetta a forma di bara, eccetera, ehm, ho deciso di, ehm, virare su un look un po' bohémien. Quindi questi vestiti che fluttuavano di colore magari rosa però col nero, insomma ho cercato di, diciamo, mitigare le cose. Pantaloncini con le borchie sì, ma color jeans, non color nero, somma, mhmm, poi, vabbè, ehm, tutti i vari vestiti comunque lun
<laughs> Mh-mh. Bellissimo. Mh. Mh, incredibile. Ah-ah. Hai cercato di un pochettino per evitare d
Sì, beh, comunque vado a casa loro, nel senso, pieno rispetto anche nei nei nei templi e comunque, ehm, sono andata vestita come doveva essere con il sarong o comunque con, ehm, la gonna lunga fino ai piedi perché sì, eccetera, eccetera. Quindi, mhmm, <smacks lips> tendo molto anche a legare le mie storie di vita ai capi, cioè, infatti avevo per quello un po' un problema di accumulatori seriali, eccoci, e dove trovarli. Ehm no, no, no, no, però devo dire che, allora, io compro un sacco second hand, un sacco vintage e spesso lo faccio quando qua fanno i saldi qua in Belgio. Una volta al mese dove tutto è o al 50% e poi la settimana dopo è tutto a 2 € Quindi
Linciaggi, eh. <laughs> Mh. Sì? Oh, no! <laughs> Mh. Ah, okay. Ah.
potenzialmente mi dà anche meno, diciamo, dolore al corazón, sai, non è come qualcosa che hai comprato in un viaggio che dici: "Ah, no, questo mi ricorda questo momento esatto." Cioè, qualcosa che hai comprato in un negozio, sì, ma non in un momento particolare. Lo metti per un periodo poi, magari, quando o ti stanca, o, magari, non c'entri più perché, magari io con 'sta storia delle arti marziali vabbè prima o poi smetterò di ch di avere delle spalle enormi perché c'ho la 46 adesso io di spalle, ehm, io ero una eh io ero io ero una misura media. Pensa che ero una una M di Zara che praticamente equivale cr p credo alla S nel resto del mondo. Ehm, sono arrivata a toccare anche la S di Zara, cioè, ehm, no e non mi entrerebbe un polso, penso, in quelle ca ehm, in quelle camicie, in quelle magliette.
Mh-mh. Oh, mamma mia, okay. Wow.

Uhm, sono io ho 'na ho una mania per comprare le giacche, i cappotti, insomma. Io amo, secondo me l il mio concetto di voglio girare a volte in un piumone che in realtà ancora parzialmente non si può fare, perché altrimenti te lo giuro s sì, no, stavo scherzando, d'estate no. Però, devo dire che, vabbè, ai piedi assolutamente non esiste che mi tirino via d'inverno, per esempio, le Ugg, perché io odio i calzini che si arrotolano sotto il piede e le Ugg ovviano a questo problema perché ovviamente pedo le metto a piedi nudi come son nate effettivamente, umh, per essere usate, ehm, e poi la giacca in pelle perché mi dura veramente una vita. A am ammesso e non concesso che cambi
Ah! Anche d'estate? <chuckles> <laughs> Okay. Mh. Ah. E su quello non hai mai problemi sul, appunto, la cosa delle spalle, non è
Sì, ma infatti l'ho dovuta comprare 1 nuova.
No, mannaggia. <laughs> Però ecco diciamo che ti ti abitui facilmente a
Eh lo so, lo so. Oddio nuova, poi l'ho presa al vintage eh, me questo cappotto stile Matrix bellissimo. Ehm, esa Sì, sì, be è bello, veramente bello, molto morbido. Lungo, esatto, arriva fino al polpaccio. Quindi proprio mi sento potente quando me lo metto sono lì che dico: "Via fuori tutti dai piedi altrimenti divento come quello lì di Matrix", f quindi, insomma
Mh-mh. Wow! Okay, ho presente. Quindi anche così lungo? Ah, bellissimo. <laughs> Bellissimo. Guarda, è stata una conversazione <laughs> è stato veramente, guarda, un piacere, ehm, parlare con te, è sempre divertente, è stata una conversazione molto molto piacevole e quindi ti auguro una buonissima serata e spero di sentirti presto.
Inizio a vedere le cose che non ci sono. <laughs> Grazie a te per le risate, per la compagnia e per appunto, come hai detto tu, la piacevole chiacchierata. A presto, buona serata.